Me conta, o que deixa um lar mais aconchegante para você?
Ai, nossa eu eu tenho um conjunto, sabe, de coisas. Por exemplo, eh, eu o atualmente moro nos Estados Unidos e e é uma coisa que eu tenho na minha memória, que, na verdade, aconteceu aqui, né, quando eu morei a 1ª vez na década de 90. Eu tinha eu gostava muito das casas que tinham aquele cheirinho de, eh, de outono, sabe, por conta de velas aromáticas?
Aham. Aham. Aham. Sim. Sim. Ah, vou ah ah lá na sua família eles usavam velas aromáticas?
É. Nu nunca tinha usado no Brasil vela aromática. Na verdade, a minha casa da minha avó ela sempre teve tinha aquele cheirinho de casa de vó, sabe, não sei, parece que casa de vó tem um cheiro diferente, né.
Hã. Sei. É estranho, não é? Será que tem mesmo para as outras pessoas que não são netos? <laughs>
É, é, é muito peculiar. Então né, será? Porque, na verdade, eu acho que que que é assim. eu lembro que quando eu chegava das a minha avó morava numa casa de era uma casa muito, eh, rústica, assim, sabe, de com o pé direito muito alto, mas todas feitas meu avô mandou construir aquela casa com madeiras nobres, então, assim e é no Brasil. Então assim, não tinha ar-condicionado nem nada, era uma casa antiga mesmo, né.
É, será? Aham. Sim, aham. Sim, aham.
E aquela casa o cheiro da madeira da né, e os móveis também era de madeira de couro, então tinha aquele cheiro meio de de fazenda, não sei.
Sim.
E ela tinha ela sempre tinha um bolo, ela sempre tinha uma guloseima que também quando ela estava fazendo deixava a casa, sabe, com aquele cheirinho.
Ah, é. Que gostoso, né.
É, era uma casa de vó mesmo, bem de vó. <chuckles> E depois que
É. Aham. Então a 1ª imagem que vem para você é esse cheirinho assim
Uhum, cheiro de couro com madeira e bolo de de de canela que a minha vó fazia, era mais assim o que mais me lembrava.
te lembra de vó. Ah, que legal bolo de canela. <gasps> Hum. Hum.
É, que ela fazia, é. E aí quando eu vim para os Estados Unidos, a 1ª vez é o que f tive o 1º contato com as velas aromáticas, né. E eu falava: "Gente, que negócio bom, né", que deixa realmente a casa super
Ah, sim. Sim, todo lugar aqui tem vela para v para vender, né? <laughs> Ai. É.
Sim, sim, em todo lugar tem vela, né. É. Então, assim eu lembro, hã, disso. Então, assim, hoje eu gosto da minha casa com cheiro de outono. Engraçado, eu gosto daquela
Hã, e qual a vela você põe, com qual cheirinho?
Tem aquele que que é de especiarias, sabe. Parece assim cravo, canela. É, tem aquele va baunilha, né, também tem esse cheiro, é. Então eu gosto de colocar Ah, vanila, é. E aí assim
E tem canela. <laughs> Aham. Não é Vanilla? <laughs> Ó, meu Deus! Americano adora uma Vanilla. <laughs>
Eu amo cheiro de você não?
Eu já enjoei desse cheiro, meu Deus. Eu eu falo assim: "Lá no Brasil é erva doce." ai, é o bum da erva doce.
É. Uhum. Nesse, você lembra? Do ba do sabonete de erva-doce, todo mundo tinha.
Nossa, tudo é erva-doce lá no Brasil agora, né.
Eu acho que agora já mudou, viu, eu acho que agora já é, o, hã, capim-limão.
Ah, capim-limão. Hã, entendi. <laughs>
Uhum. Já foi a época do erva-doce, nossa! <chuckles> Aqui
Da erva doce aqui é vanila, né, tem até um um comercial você já viu? <laughs> É um sorvete de de de vanila é tudo, é o celular, é <chuckles>
Não sei, qual? Ó, lá, é, é por causa de é muito comum, eu ainda não enjoei. Você cansou? <chuckles> Você eu ainda não cansei não, eu gosto bastante.
Ah, meu Deus do céu. Eu já cansei desse cheiro. Hã? É. <chuckles>
Mas é junto, né, não é só a baunilha. A baunilha com a é, com a com parece que tem cravo, canela sabe, é umas especiarias, assim, que é um conjunto, eu gosto.
Aham. Aham.
Fora isso também eu gosto por exemplo, ah, de tapete, eu gosto de casa principalmente agora que tá o inverno, né. Eu gosto da casa com tapete, eu não tenho cortina na minha nas minha nas minhas janelas da sala, porque eu tenho um um quintal tão lindo, né, que tem uma floresta que eu eu me recuso a colocar a cortina.
Aham. Hã. A cortina, aham. É, deve ficar lindo, né.
É, eu a eu amo a vista. É, eu amo a vista da minha da minha sala, que também é compartilhada com a minha sala de jantar e com a cozinha então assim, é muito lindo de ver. Eu falo que eu moro em um aquário, né, e, então eu amo ver sabe. Então assim mas eu gosto.
Aham. Porque as janelas são grandes e voltadas pra pra natureza?
Sim. Eu tenho janela pra você ima pra você ter eu tenho pouca eu ten eu pra você ter uma ideia eu não tenho nem quadro, porque eu não tenho muita parede. Tenho muita janela, é então assim janelas grandes eu tenho janela que dá para o fundo da casa, para o lado da casa, né, e pra frente.
Aham. Aham. Ah, então realmente é um aquário, né. <chuckles>
É, exato.
E você faz bolo?
Então. Ai não fa só de caixinha mesmo, <chuckles> não faço bolo, não acerto o bolo da minha avó, não chega.
Ó meu Deus, e e o da sua avó era aquele que ela punha farinha, batia na batedeira?
Sim, da minha avó era do como é do 0, né, a gente que eu que não depois eu nunca consegui reproduzir o bolo que ela fazia, nem as minhas irmãs que passavam horas na cozinha com ela. Então assim, mas eu faço bolo, né, e e fica bom mas não é igual o dela não jamais, não.
E você acha que esses bolos de caixinha têm o mesmo sabor daquele outro bolo?
Você sabe que que eu já me acostumei, né, porque eu tentei fazer bolo do assim, do 0 você entendeu, colocar ovo ou trigo, mas não fica igual do bolo do Brasil, não não parece que não fica igual, fica fofinho, fica ai deve ser a fa a farinha, o ovo, tudo é diferente, né, a forma como. É. Uhum.
Aham. Ah. Será que é a farinha? É diferente, não é? Eu também acho muito diferente o queijo então nossa que eu sou mineira. <chuckles> Oh, Deus.
É. Então então menina, olha aí, não é. Não acha igual.
É, não tem, não tem o queijo de Minas, não tem. Não tem, né. É você tem
Não tem, é verdade. Eu nem sou de Minas, eu morro a saudade do queijo de Minas, viu. <laughs> É.
O requeijão, né, aquele requeijão que você puxa assim, eh, tira tira na colher assim ele sai puxando, né, aqui não tem, tem aquele negócio duro que você coloca no pão quente ele nem derrete gente, que que é isso. <laughs>
Sim, é, é, não. Uhum. Pois é, bem isso, é pode colocar na air fryer, ele fica até um pouco mole mas ele ele não derrete, não estica, né. É.
Não derrete. Ele não derrete, né, igual o o
O do Brasil. Uhum. É. Mas por exemplo eu amo também na verdade é essa época do ano sabe, o inverno assim que eu acho eu acho muito bonito de na verdade a transição, né, do outono. Amo, amo, e amo
do Brasil, né. E Hã. Você gosta de neve? Eu também amo neve, acho que eu migrei para cá por causa da neve. <chuckles> Gente eu acho lindo.
É, olha lá, eu amo neve, eu amo acordar de manhã assim e ver que nevou a noite inteira sabe, ficou tudo branquinho. Ah.
Nossa fica lindo demais, né, nossa coisa mais linda. Primeira vez que eu vi neve até chorei.
Fica, fica. Uhum. Não, essa época. É? Você também fez aquilo que todo mundo faz, você come neve? <laughs> Você comeu a neve para experimentar?
Foi. Não, sei não. Não, não. <chuckles> Não.
Não? Ah, eu fiz isso a primeira vez, muito tempo atrás.
Não nunca fiz isso de comer neve não, mas nossa eu ficava na neve o tempo todo o povo falava: "Gente, como é que como é que pode, você só você só quer você ficar aí ó!". Ai.
<laughs> Porque é muito diferente da realidade da gente do Brasil, né, por isso, né. É, então assim, eh, eu sempre tinha essa ideia que eu via nos filmes na verdade, né, aqueles filmes que você via de casa com lareira, de neve, aqueles filmes de Natal, né. E e e mesmo no outono que você via aqueles vídeos da das fau das folhas coloridas, assim, ai, sempre achava aquilo muito lindo, e hoje eu vivo isso. Uhum. Não é.
É. Uhum. Aham. Ai as folhas coloridas gente, eu fico observando as árvores, né, elas mudam do tom verde para amarelo para o para o é vermelho para o amarelo, nossa é muito lindo gente, muito bonito, né.
É. Tem vermelho. É, exato, é verdade. Então e eu acho
Lá no Brasil tem o ipê, né, aqui tem nem precisa de flor, né. As folhas já já se transformam em né.
Exato, não é. Exato. Então e lá no Brasil eu já curtia bastante a primavera por causa disso, porque eu via os Ipês, nossa tinha muito Ipê na minha casa assim e depois também tinha as eles quiseram também num parque lá da ci da minha cidade eles plantaram muitas cerejeiras, sabe. Nossa cerejeiras lindas, é. Uhum.
É. Ai é lindo demais, cerejeira. <gasps> Eu amo cerejeira gente, é muito bonito.
Eu também acho lindo, é. Então assim, hoje em dia, eh, essas coisas, e esse como eu te falei o cheirinho da vela, né, o o a ca a luz amarela também que eu tenho que eu tenho em casa, a lareira que eu acendo, é, tudo isso dá aqueles a sensação de de aconchego mesmo, né.
É. Ah é verdade, né. E você acha que as luzes laterais assim, elas são melhores que as luzes de teto? Porque a gente sempre vê em filme, né. "Ah, só tem luz lateral, não tem luz no teto." Não é? é.
Aham. Que não é aquela luz direta, né. Olha, eu gosto mas por exemplo
É interessante isso aqui porque no Brasil num, né, não tem tanto abajur, essas coisas assim.
Ah é, num é? Isso, é. É por exemplo, ah, eu tenho um quarto, o meu quanto o meu qua o meu quarto de hóspedes mesmo, ele não tem luz de teto, só abajur mesmo, só a arandela, né, que fala. É, e e na verdade a minha luz aqui ela num eu não tenho essa na por exemplo nas salas, né, na na sala nem na no meu quarto, mas eu tenho ela diminui você entendeu a intensidade da luz.
Aham. Aham. Ah entendi, uhum.
Então, eu uso isso às vezes quando eu quero, eh, que fique mais aquele tom assim, mais mais aconchegante principalmente pra assistir um filme, né, agora, embaixo da coberta, com a la com a lareira acesa, eu tenho os Ai muitas! Amo almofada. <chuckles>
Aham. E almofadas? Aham.
Tá almofada, aqueles cobertorzinho, sabe, também, nossa amo! Sabe aquele, né, bem tipo um xale, né, que a gente fala?
Aham. Sim sim.
Tenho também na minha casa, ai eu acho lindo, acho muito acolhedor, acho muito bom, principalmente quando você sai.
É são coisas que lá no Brasil não tem né pelo menos em Minas não tem porque não faz frio né.
Não, não, não tem, não, na minha casa no Brasil também não tinha.
Nem tapete a gente coloca porque é, fica muito é muito calor né então o piso é frio.
É. Exato. É.
Tem que ser frio né.
Tem, e e por isso que eu sempre eu não sei eu tenho uma relação muito, é uma uma relação de amor, assim, com o inverno mesmo, com o inverno daqui né, que a gente realmente curte o inverno. Porque é diferente, eu digo que eu passava mais frio no Brasil do que eu passo aqui, porque eu tenho neve e tudo, né.
Aham. É verdade porque aqui as casas são aquecidas né, lá no e lá no Brasil não então se cair a temperatura à noite, a casa fica super gelada porque também é de alvenaria, não é de madeira.
É por causa da calefação. Hum hum. Fica. É, é. Fica às vezes mais mais mais frio dentro do que fora né porque está, porque você, afora a temperatura ainda não oscila mas dentro fica parecendo uma uma uma caixa, de parece uma geladeira né fica segurando ali o o a temperatura, é. Diferente do do Sul por exemplo quando eu fui para o Sul no Brasil era diferente, o Sul as casas tinham aquela calefação então, era era bem gostoso passar o inverno no no Sul, é em Gramado, delícia. <clears throat> É bem diferente.
Aí você passa frio. <chuckles> É, é. Aham. Aham, não, a Gramado é muito bom, né. Aham. É. Uhum, mais...
Parecido demais com aqui, assim, sabe. No sentido de do você tar ficar lá fora, tá frio, às vezes nevando até, e dentro de casa está quentinho.
Ai, que legal! Nossa, lá tem bem também tem muita casa de madeira, né?
Uhum. Sim, tem. Tem muita casa de madeira, muito linda.
Assim, aqui a gente quase não passa frio. É isso que eu sinto falta. Eu falo: "Gente, mas está tão quente, eu vou", aí, eu abro as janelas, <chuckles> para eu sentir frio. Porque é porque é é bom você dormir no friozinho, né. Você ter aquele edredom, você ter aquele cobertor quentinho, né. E eu nem tenho cobertor aqui.
Uhum. Olha! É. Sim, dizem que é até melhor. É. É, é. É mesmo?
É, eu tenho um cobertor fininho, uma mantinha, eh, o edredom é só mesmo para forrar a cama, porque faz muito é muito quente aqui dentro, né, a gente pode até diminuir, mas
É, porque você deixa o aquecedor ligado. Tá. Por conta do do aquecedor. É.
as outras pessoas, elas não gostam. Elas querem ficar no quentinho. <chuckles>
É, olha para você ver, né, eu, ah, aqui no no Michigan, eu assim, por mim, eu col eu colocaria mais quente até o meu aquecedor. Mas, ah, o meu marido, a minha sogra, o meu sogro, todos eles gostam mais friozinho, é deles. Que é por conta que eles têm já já já estão acostumados, também, com o clima, então para eles eles gostam de passar um pouquinho mais de frio, de dormir, assim, ficar quentinho na hora de dormir. Não, eh, não, sabe, não passar calor, né é. É, mas é legal. E
Aham. É, eu também. É, é. Aham, eu gosto também. E, em relação à limpeza, porque lá no Brasil a gente fala assim: "Tapete vai dar poeira," e tal que mas aqui aqui eu vi que não não tem isso, né. A gente tira o sapato para entrar, quase que não tem poeira aqui, e também é assim
Uhum. mm-mm. É. Aqui também. Olha, para você ter uma ideia nossa, eu limpo para minha casa uma a cada 2 semanas, e assim mesmo assim. Eh, primeiro que somos só eu e meu marido hã?
Né. O que acontece? Hã? O que acontece que não tem? <chuckles>
Eu não sei, né, porque assim como eu não você não mantém a porta aberta, não as janelas não estão abertas é, e ali você tem aquele poeira que aquela poeira que vem, acho que do ar-condicionado, né. Do próprio da do do do ar-condicionado, do do do aquecedor, mas é é aquela poeira mais branquinha, sabe, é só uma não é uma poeira mesmo de terra, né. Então assim, eu limpo, eu passo um pano no chão, não preciso nem às vezes api aspirar, sabe. Só com exceção, eh, da cozinha, assim. Mas, fora isso, se eu passar um mop, já está já está bom. Porque é só realmente uma poeirinha mesmo que fica. E aspirou os tapetes, a minha casa é de piso de madeira.
Os vidros estão fechados. Aham. Uhum. Respirar, passar vacuum. É. É, e ali, muito bom. É, o cheirinho. É, muito gostoso, né. É muito gostoso ter a casa limpinha.
Uhum, mas eu tenho tapete. Hum, nossa, amo.
É. <chuckles>
Dá aquela intenção pa dá parece que é lar, né, mesmo fica aconchegante.
É verdade é verdade. Olha, muito obrigada, gostei muito. Obrigada por partilhar, aí, a sua vida um pouco da sua vida comigo. Foi muito bom, foi aconchegante. <laughs>
Uhum. <chuckles> Eu que agradeço a oportunidade. No numa próxima, eu quero ouvir a sua versão de Lar Aconchegante. Obrigada. <chuckles>
<chuckles> Tá bom.